Bạn ơi, dạo gần đây á, lịch học ở trên trường của mình rất là căng luôn, mình thấy là rất là nhiều môn học và nó cứ dày đặc, thậm chí là mình phải làm việc nhóm khá là nhiều. Ừm, mà mình thấy là mỗi khi mà mình nghĩ tới cái chuyện là mình dành thời gian gì đó cho bản thân mình thư giãn hay làm cái hoạt động gì sở thích của mình á, thì mình thấy nó lại tội lỗi tại mình không có dành cho thời gian cho nhóm hay làm, à, bài tập. Thì, à, mình đang thấy khó quá, bạn có cái lời khuyên nào cho mình được hông bạn?
Ừm. Cũng có á bạn, <chuckles> tức là mình th theo mình hiểu là bạn đang bị, gọi là, cảm thấy là bản thân mình, à, không có nên dành thời gian cho bản thân mình mà nên thành dành thời gian cho những cái việc kia, đúng hông?
Ừm, tại vì mình thấy là cái khoảng thời gian ở trong ngày của mình thì cũng có giới hạn thôi à. Khi mà mình, ờ, ờ, dành thời gian cho những cái sở thích riêng của mình như là đọc sách hay là tập, ừm, thể dục gì đó thì mình thấy nó lại chiếm quá nhiều thời gian và cái thời gian học nó cũng hông có còn nữa, cho nên là, ừm, mình cảm thấy có lỗi. Tại vì mình hông có đạt được cái chuyện học á, tại mình cũng đang ưu tiên việc học nè, với lại nhóm của mình cũng đang, à, kỳ vọng là mình cũng phải có cái sản phẩm để mình làm việc nhóm chung nữa đó.
Ừm, thật ra thì cái này nó cũng không có là, gọi là, lạ lắm đâu, tại vì, ờ, khi mà bạn còn trẻ, bạn còn đi học như vậy á thì là bây giờ bạn cũng nhận ra được như vậy là một cái điều mà bạn muốn sửa đổi, đúng hông? Đó, thì quan trọng là cái khúc này nè. Ừm, thì, à, không biết là bạn thường thường dành cỡ bao nhiêu thời gian cho bản thân của bạn và ngược lại là dành bao nhiêu thời gian cho những cái việc quan trọng hơn kia?
Ừm. À. Ừm. Đúng rồi bạn. À, thật ra là cho việc học trước đi ha, thì mình thấy là lịch học của mình thì, à, từ từ cả s có sáng và có chiều luôn. Rồi buổi tối á thì mình lại, à, làm bài tập nhóm rồi mình lại còn, à, làm bài để ngày hôm sau nộp nữa, thì cái thời gian dành cho bản thân của mình. Thì thường là mình thấy là vào, à, những cái lúc mình ăn nè, mình nghỉ ngắn thì mình cũng có coi điện thoại chút xíu thôi, chứ thật ra mà để mà hoàn toàn tập trung vào một cái sở thích cá nhân hay là tham gia hoạt động xã hội gì đó mà mình yêu thích á. Thậm chí là liên lạc với những cái người bạn mà mình, à, hẹn hò ở ngoài thì cũng hông có thời gian nữa. Ừm, cuối tuần thì nó cũng, ơ, ừm, bận bận giống vậy luôn chứ hông có nhiều thời gian để, ơ, dành cho bản thân luôn á.
Ừ, hiểu.